À, bạn ơi, mình đang lo lắng vấn đề này quá, không biết cách tìm cách giải quyết làm sao nè bạn.
Ừm. Vấn đề gì đó bạn? Bạn có thể chia sẻ thông tin thêm cho mình được không?
Thật ra là về công việc của mình đó! Lúc trước á mình luôn cảm thấy thoải mái khi mà làm việc. Ừm, tính tính ra là khi mà mình làm công ty nha thì có anh chị nhiều khi giúp đỡ mình, cũng tư vấn á là mình cách giải quyết vấn đề sao. Nhưng mà từ khi mình nghỉ rồi mình chuyển sang mình làm riêng rồi đó, rồi mình làm việc tại nhà nữa, cho nên là mình á cảm thấy là mình thứ nhất là hông có chủ động về khoảng thời gian nè. Ừm, thứ hai nữa là do cái tính của mình á, làm cái việc gì á cũng muốn cho nó xong xuôi, rồi giải quyết, a, từng li từng tí cặn kẽ luôn, cho nên là mình không có bao quát được mọi việc á bạn. Nhiều khi á mình biết là cái hạn của cái việc này á là phải nạp trong ngày ngày này nè, ngày kia nè, tại vì mình làm riêng thì có nhiều đơn hàng lắm. Cho nên là mình cố gắng hoàn thành xong cái việc này rồi tới việc khác, mà vô hình trung đi mình không có hoàn thành tốt là tại vì á mình quá mong muốn nó, ưm, kiểu như là, nó phải hoàn hảo như vậy đó. Cho nên là á xém chút xíu nữa là những cái lần mà mình bị, ơ, trễ hạn nộp á, cũng may là nhiều khi phải thức hôm, thức khuya rồi mình nhờ những cái người bạn này kia giúp đỡ rồi cũng đỡ vượt qua. Nhưng mà cảm giác như là cái tính của mình hông có bỏ được bạn ơi, làm cái gì mình cũng muốn cho nó tốt nha, rồi mình chăm chút từng li từng tí. Tính ra cũng tốn rất là nhiều thời gian luôn, mà nhiều khi làm vậy ha, mà khách hàng, à, bản thân khách hàng thì hài lòng rồi nhưng mà lại thấy tốn khá là nhiều thời gian, và những cái việc mà nó gấp đó là mình hông có ưu tiên trước được. Cho nên mình thấy đó là vấn đề rất là lớn của mình luôn, mà mình suy nghĩ hoài cũng không có tìm cái cách nào để mà cải thiện tình hình này hết trơn á bạn. Bạn có thể giúp đỡ mình được hông?
Ừm, ừm. À, vậy à. Ừm. À. Hiểu rồi. Ừm. Ừm. À, mình hiểu. Ừm. Ừm, ừm. À, mình hiểu. Ừm. À, mình hiểu. Ừm, ừm, mình hiểu. À, được bạn, thực ra là mình cũng, a, à, ừm, đã lắng nghe câu chuyện của bạn và mình hiểu là bạn là con người rất là rất là, gọi là, chỉn chu trong mọi việc, và mong muốn là mọi việc của bạn là phải diễn ra một cách, a, thật là hoàn hảo. À, dẫn đến việc là bạn, à, tức là, b bạn đầu tư quá nhiều công sức rồi thì tâm trí vào nó và đôi khi là, ờ, ừm, cái việc đó nó làm cho bạn mệt mỏi và căng thẳng, đúng không bạn? Mình nghĩ là cái việc này việc mà quá bình thường khi mà, ờ, một, ờ, con người khi người ta tập trung vào công việc của mình, tập trung vào đam mê công việc á, thì nhiều khi người ta quên hết mọi thứ và, à, dẫn đến tới cái việc mà có thể là người ta vùi đầu công việc, dẫn đến quá sức và cái cái sự mệt mỏi đó là bình thường đó bạn. Thì, à, bạn có thể chia sẻ cho mình thêm là không biết là cái công việc cụ thể bạn đang làm là cái công việc gì? Và tức là cái, a, cái cái cái cái yêu cầu về cái sự hoàn hảo hặc hoặc là là phải có một cái, ơ, quy trình hay là thật là rõ ràng trong công việc hay không? Hay là bạn có thể chia sẻ thêm một vài cái chi tiết về công việc hiện tại của bạn đang làm không?
Đúng rồi. À, thật ra là mình nó thiên về cái mảng kỹ thuật, có nghĩa là mình xử lý vải đó bạn! Có nghĩa là khi mà một cái tác phẩm nó hoàn thành thì có thể là mình sử dụng màu sắc nè, bằng cách là mình vẽ hoặc là mình thêu, mình lấy những cái sợi chỉ mình làm sao để cho tác phẩm nó đẹp, nó hoàn hảo, rồi nó phù hợp với cái không gian nha, nó phù hợp với, a, cái sở thích của cái người đó, cái gam màu chẳng hạn, rồi cái bố cục nữa. Cho nên là khi mình làm xong mình phải tẩn tỉa là mình phải suy nghĩ là nó phù hợp làm sao, rồi màu sắc phải đi làm sao cho hợp tông như thế này. Thậm chí mình biết là nó sai, xong mình sửa là mình không có chịu sửa đâu, mình phải đi lại từ đầu tại vì mình thấy là nó không được, nó không tốt nữa! Đó, mình tốn thêm một khoảng thời gian, rồi hơn nữa nhiều khi khách hàng á, khách hàng nhận xét là, ừ, mình những cái mẫu, a, mà phác thảo đầu tiên đó mình đưa cho khách xem thì khách nói là, ừ, cái này cần làm sao, làm sao, mình cũng làm ngay lại từ đầu luôn chứ mình hông có chỉnh sửa ngay là chỉnh sửa ngay đó. Cho nên là mình tốn thời gian trong khoảng đó! Khách hông hài lòng mình cũng sẽ làm lại, kiểu như là, mình cũng luôn luôn cũng chấp nhận nhận là, ừ, khách lúc nào cũng đúng hết trơn á, cho nên là bản thân của mình lúc nào cũng muốn có sản phẩm của mình nó chỉn chu và nó hoàn hảo từng li từng tí luôn. Mà mình cảm giác như vậy mình cũng hơi mệt mệt, lâu lâu mình suy nghĩ lại là tốn thời gian nè, nhiều khi những đơn hàng mình làm cũng hông kịp nữa. Mà bản thân mình tự tạo áp lực cho mình, nhiều khi ăn cơm cũng hông đúng giờ, sinh hoạt nó cũng hông có được đầy đủ như người khác nữa! Cảm thấy nhiều khi cũng quá tải, cũng hơi mệt mỏi á bạn.
À, à. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. À, mình hiểu. Ừm. Ừm, ừm. À, mình hiểu. Ừm, ừm. À, mình hiểu. Đúng rồi. Ừm! Ừm, ừm, mình hiểu. Tức là mình hiểu là bạn đang làm về cái mảng thiết kế và bạn luôn luôn muốn muốn mọi sự, ờ tức là một cách hoàn hảo nhất. Tức là đôi khi mà có thể là một sản phẩm mà có thể là sẵn sàng là là bỏ đi và làm lại từ đầu, đúng không? Và cái việc làm như vậy thì nó sẽ làm cho bạn là khá là mất thời gian và cái số lượng đơn hàng của bạn hoàn thành thì nó sẽ không được nhiều giống như mong đợi lúc ban đầu, đúng không bạn?
Đúng rồi. Chính xác luôn!
Ừm. Thì bạn có thể kể thêm một vài cái, ờ, cái điển hình cho cái việc mà ờ, cái việc của bạn chỉn chu như vậy, bạn, ờ, luôn luôn mà đặt ra cái mức hoàn hảo như vậy ấy, và cái cái cái sự mà bạn làm làm làm fail công việc hoặc là những cái sự kh sự kh ờ, mà đam mê hoàn hảo đó nó ảnh hưởng đến công việc của bạn như thế nào? Ngoài cái việc mà ờ, hồi nãy bạn xi chia sẻ là ngoài cái việc là, ờ, nó làm cho bạn tức là tập trung quá nhiều vào một sản phẩm và dẫn đến cái đơn hàng xuất ra không được nhiều, thì còn cái yếu tố nào khác dẫn đến cái việc mà bạn thất bại hoặc là các bạn không được hoàn thành công việc, ờ, ờ, do cái tính đó không?
À. Rồi, rồi. Rồi, rồi, mình ví dụ cho bạn hiểu nè. À, ví dụ như cái đơn hàng đó đi, làm về một cái một chuỗi cái áo đầm mà thiết kế riêng lẻ, có nghĩa là mình thêu hoặc là khách yêu cầu là thêu hoặc là mình vẽ cái họa chia cái cái họa tiết thì sao mà nó nổi bật lên, làm tôn dáng lên. Cái, mình cũng vẽ, ừ, ờ, cái phần eo nó sẽ nhỏ đi, rồi cái phần ngực nó sẽ vẽ nhiều chút xíu để mình tô điểm. Mình cũng gửi cho khách. Mình cũng chăm chút nha, mình cũng tô màu, đi màu sao, rồi mảng, miếng cuối cùng sao, cũng đưa ra rõ ràng như vậy rồi. Nhưng mà khách nói là, ừ, khách không thích kiểu này. Thế là mình bỏ mẫu đó, mình làm mẫu mình làm cái mẫu khác để cho khách có ưng lòng hay không, thì lại tốn thời gian là phải đi lại ngay ngay từ đầu luôn. Mà trong lúc mình làm đó, mình cảm nhận được á, là cái này nó hông có đẹp nè. Thế là mình cũng bỏ luôn, mình làm lại từ đầu luôn. Mà viết là cái công việc của mình nó nó đòi hỏi cái sự tẩn mẩn, tỉ mỉ và cái yếu tố thiết kế rất là quan trọng luôn. Nhưng mà mình hông có kiểm soát được cái cái cái việc là mình quá muốn nó hoàn hảo đi, cho nên cái gì mình cũng làm lại hết trơn á.
Ừm. À, à. Ừm. À. Ừm. À, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Mình hiểu. Ừm, ừm. Và cái việc làm lại của bạn như vậy là, à, dẫn đến cái việc là kết quả cuối cùng của bạn là sao? Tức là cuối cùng thì bạn vẫn tạo ra được ra cái sản phẩm giống như bạn mong muốn ban đầu chứ, đúng không? Hay là ừm.
Đúng rồi! Thật ra là á mình rất là vui khi mà mình cố gắng mình hoàn thành như vậy, thì á khách hàng vừa lòng, mình cũng cảm thấy vui, mà mình nhận cái khoản tiền mà mình thấy là, ừ, nó xứng đáng đồng tiền luôn. Nhưng mà mình lại không có, ừm, kiểu như là, xoay sở được quãng thời gian của mình, nhất là có nhiều đơn hàng đó. Nhiều khi mình cứ chăm chút vào một cái khách hàng này mà mình quên đi là mình phải có những khách hàng khác, mà cần phải có khoảng thời gian để mà giao đồ cho người ta. Cho nên á là mình lúc nào cũng bị, a, cái thời gian mình á, mình cứ chạy theo miết à. Mình làm nhiều khi mình phải thức hôm, thức khuya mà thậm chí mình ăn uống cũng hông được. Ví dụ như là mình làm xong cái này, mình thấy nhẹ nhõm rồi nhưng mà mình nhớ lại, à, ngày mai phải có bộ đồ giao cho khách, thế là mình lại xoắn tay vô. Nhiều khi mình đang ăn cơm mà mình cũng phải dừng giữa chừng rồi cái mình làm tiếp luôn.
xứng đáng, đúng rồi. Ừm. Ừm, à, mình Ừm. Đúng rồi, mình hiểu, mình hiểu. Tức là, à, bạn khá là tập trung nhiều cho công việc, tức là bạn là người rất là đam mê cái công việc của mình, và đôi khi là mình sẽ, à, tập trung quá mức vào và làm cho nó giống như kiểu là bị xao nhãng và một số những cái sản phẩm khác mà mình cũng đang làm cùng một cái thời điểm đó. Thì, ờ, biết không biết là ở trong ở tr cái công việc của bạn là bạn làm theo đội nhóm hay là hay là một mình bạn làm rất là nhiều công việc ở trong một cái công đoạn như vậy?
Đúng rồi đó! Tính ra á nếu mà nhận xét về một cái đơn hàng gì đó, mình sẽ là người đầu tiên nè, mình demo cái bảng, à, thiết kế sao, lên màu sắc làm sao, bố cục làm sao. Rồi sau đó mình cảm thấy là các các bạn nào giúp đỡ đó, mình thì làm một mình nha, nhưng mà mình có một cái đội nhóm riêng. Mình mà nếu mà đồ nhiều gì đó mình sẽ phân công là bạn này làm tốt, bạn kia làm tốt, nhưng mà mình hơi mệt cái là nhiều khi bạn đó làm hông đúng ý mình, rồi cái mình phải có thời gian chỉnh sửa cho nên là mình rất là cân nhắc và cẩn trọng khi mà giao việc cho ai. Bởi vậy nhiều khi mình thấy mình làm được là mình làm trơn à, mà khi mà mình ôm đồm vậy xong là thấy là không có giải quyết được, mà chung quy ra bản thân của mình thì cũng muốn mình giải quyết thôi à.
Ừm. À. Ừm. Rồi. À, mình hiểu. Tức là tức là bạn là là người quyết định về cái việc mà cái sản phẩm của bạn hoàn thành tốt hay là xấu, tại vì bạn là người tiếp nhận cái, ơ, công việc từ khách hàng và bạn có thể là bạn, ờ, tạo ra các bạn thiết kế và bạn, ờ, ờ có thể là thiết kế từng công đoạn và nhờ những bạn khác hỗ trợ. Trong cái đội của mình có thể hỗ trợ từng cái cái công đoạn một riêng lẻ, nhưng mà bạn sẽ là người quyết định là, ờ, cái sản phẩm cuối cùng nó sẽ sẽ như thế nào là do bạn quyết định, đúng không bạn? Có thể nói bạn bạn là cái người, gọi là, điều phối toàn bộ cái quá trình sản xuất của một cái sản phẩm của bạn, và cái vấn đề trách nhiệm của bạn ở đây cũng khá là cao. Bạn cũng là một cái người mà rất là có trách nhiệm khi mà làm việc rất là, a, tỉ mỉ và chi tiết. Mình nghĩ là, à, với với một cái người mà đam mê về công việc như bạn thì mình nghĩ cái việc đó cũng không có là quá trầm trọng. Mình nghĩ là bạn chỉ cần thay đổi một chút về cái việc mà mình, à, nghe câu chuyện của bạn thì mình có một một vài cái ý tham khảo cho bạn như thế này nhá. Ờ.
Đúng rồi. Đúng luôn. Ừm, ừm, bạn nói nè.
Thứ nhất là cái vấn đề mà, à, liên quan đến sản phẩm của bạn ấy, thì thường là khi mà bạn làm việc với khách hàng thì nó sẽ có những cái, ờ, chỉ tiêu riêng cho từng sản phẩm, ví dụ như là sẽ có những cái, ờ, kích thước như thế nào đó, màu sắc như thế nào đó, rồi chỉ số, thông số kỹ thuật như thế nào đó. Thì những cái vấn đề, ờ, liên quan đến hợp đồng của khách hàng thì, ờ, mình nghĩ là khi mà bạn đã tiếp nhận được rồi thì bạn sẽ, ờ, có cách là phân bổ và kế hoạch ra từng cái công đoạn rõ ràng theo cái mảng thời gian nhất định. Ý mình là bạn cần ờ, bạn có thể là tham khảo một vài cái cách để mà quản lý lại cái công việc, tức là chia nhỏ từng cái phần, ờ, kế hoạch của mình ra và đặt đồng thời là đặt cái mốc thời gian vào làm sao cho nó hợp lý để mà trong suốt x xuyên suốt quá trình đó. Tức là khi mà mình, à, có một cái đội ngũ, gọi, làm xuyên suốt quá trình đó và đồng thời mình sẽ có một số người có thể là giám sát từng công đoạn một á, thì nó sẽ làm cho tức là khi mà có một cái gì đó hư hỏng nhỏ, mới chớm một cái là mình có thể là, ờ, mình sẽ, ờ, có thể là xử được liền những cái vấn đề như vậy. Và trong suốt quá trình đó thì mình có một cái, gọi là, người theo dõi, bạn sẽ là người theo dõi từ đầu đến đuôi và và có thể là từng công đoạn một. Tuy nhiên là mình bạn ấy cũng không cần phải quá, gọi là, sao sát vào từng công đoạn, tức là có một cái sự, ờ, ờ, ờ, giống kiểu là sao ta? À, chỉ dạy hay là có một cái đội ngũ gì đó có thể là chỉ dạy lẫn nhau để mà nắm bắt được hết những cái kỹ thuật, cái thông tin. Bạn thấy bây giờ bạn làm việc bạn làm làm việc rất là nhiều vấn đề và đôi khi mà những cái bạn giao cho những người khác làm thì bạn lại không có tin tưởng nữa, đúng không? Nhiều khi bạn lại
À. Bạn nói vậy hiểu rồi. Ừm. Có thể là mình chia nhiệm vụ nhỏ ra, đúng hông? À, tính ra là cũng được đó chứ, nhiều khi mình ôm đồm quá thì nó ảnh hưởng đến công việc của mình cũng chậm tiến độ nữa. Nghe bạn nói xong, mình thấy cái này này khá là ổn đó, để mình á chỉn chu lại mình phân công công việc làm sao, mình chia nhỏ nhiệm vụ ra, mỗi người giải quyết làm sao, làm sao, mình thấy cái gì nhờ được thì mình nhờ nè. Đúng rồi, mình sẽ nghe lời bạn đó.
Ừm, bạn lại phải bay vào bạn làm. Đúng rồi, thì đó. Ừm, ừm. Đúng rồi. Bạn có thể là thăm bạn bạn có thể thử tham khảo cái cách mà mình vừa nói, hoặc là kết hợp thêm nữa là, à, có thể là bạn nhìn lại cái mục tiêu, ờ, công việc của bạn, ờ, cụ thể, cái tức tức là kết quả cuối cùng bạn muốn là như thế nào, và, à, cái, ơ, bạn cần phải lên kế hoạch từng bước một, tức là bạn cần lên kế hoạch chi tiết hơn, tức là cần từng bước một để mà đạt được kết quả cuối cùng. Ví dụ như bây giờ mình, ờ, mình có cảm giác là bạn đang đang cố gắng bạn làm mọi thứ để nó hoàn hảo quá, thì đương nhiên là tại tại vì từng bước là mình mới nhìn được một phần của sản phẩm thôi, mình không thể nhìn được tất cả các cái ừ, liệu cái sản phẩm cuối cùng nó đã hoàn hảo chưa. Cho nên là mình nghĩ là bạn là có thể là xem lại cái kế hoạch công việc và xem lại cái mục tiêu cuối cùng của mình đặt ra là gì, và có thể là, ừm, đâu đó là có thể làm một vài những cái sản phẩm mẫu, ờ, theo một cái, ờ, quy trình mình đặt ra từ đầu như thế nào, như thế nào, đó, để cuối cùng là khi mà cái sản phẩm cuối cùng ráp lại nó tạo được một cái sản phẩm hoàn hảo. Thế bây giờ bạn cứ nhìn từng công đoạn một, từng công đoạn một, và nó nó chỉ là một cái sản phẩm của một cái phần của một của một cái sản phẩm của bạn thôi. Thì đôi khi là nó chỉ là tầm nhìn từ một phía, thì cho nên là có thể là bạn cũng sẽ không hài lòng. Và cái việc như vậy, ờ, thì nó cũng ơ, ờ, việc làm việc và kế hoạch lại như vậy thì nó cũng sẽ làm cho mọi việc ở xung quanh mình sẽ tốt hơn. Thêm nữa là cái yếu tố thêm yếu nữa. Ừm.
Ra là cũng, ơ, đúng đó chứ. Nghe bạn nói xong á, mình thấy mình cũng sáng suốt hơn trong cái phần, à, việc, à, lựa chọn công việc của mình cũng như là cách nhìn nhận. Nhiều khi mình quá hoàn hảo quá cũng hông tốt đâu, mình đặt cái giới hạn thôi, đúng không bạn? Rồi mình á xác định là cái việc nào chính yếu rồi để mình tập trung mình giải quyết thôi, mình hổng có ôm đồm quá nè. Mình cảm ơn bạn vì những cái lời khuyên này nghe, mình thấy là cũng có ích và mình cũng sẽ thực hiện nè. Một lần nữa cảm ơn bạn nha.
Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, ừm hoặc ừm, ừm. Với lại, à, mình cũng, a, rất là cảm ơn bạn đã, à, chia sẻ những cái câu chuyện của bạn để, à, mình có thể là đưa cho bạn những cái góp ý, có thể là sẽ hữu ích cho bạn, và bạn có thể là thử áp dụng những cái vấn đề như vậy, có thể là làm ch công việc cho bạn tốt hơn. Ờ, mình chúc cho bạn và công việc của bạn sẽ ngày một tốt hơn nha. Bye b
Ừm, cảm ơn bạn nè, xin chào bạn nha.